प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ? उम, मेरा दिन का चैन नहीं है, रात की नींद भी टूट चुकी है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मेरे रोजमर्रा जीवन को जीने में अ, दरअसल मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड्स का ग्रुप एक मित्र समूह टूट गया है और मैं हम सारे एक साथ थे, एकजुट थे 15 लोग थे। लेकिन अब वो 7-7 में बँट चुका है और किसी अ, गलतफहमी की वजह से मैं दोनों को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इनके साथ रहूँ या उनके साथ और अ, कभी वो मुझसे चिढ़ जाते हैं, कभी ये मुझसे चिढ़ जाते हैं। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं क्या करूँ?
आप परेशान मत होइए मैं अवश्य आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत समझ पा रहा हूँ। मैं आपसे आपकी मदद कर सकूँ, इसके पहले मुझे थोड़ी-सी चीज़ें आपसे जाननी होंगी। ये जो आपका समूह था, ये किन इनमें से किन लोगों के साथ आपका सबसे करीब रिश्ता था? और यही जो करीबी थे कहीं न कहीं ये अब आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बताएँ।
जो, ये जो बहुत करीब थे मेरे, वो मुझे छोड़ के 3 लोग थे, तो हम 4 लोग काफ़ी करीब थे एक-दूसरे के और हम करीब क्या हम तो बचपन से साथ में हैं, हम एक ही सोसाइटी में पले-बढ़े और बचपन से हमने देखा है। अब मैं अलग खड़ी हूँ, उसमें से मेरी एक जो मेरे 1 जो मित्र हैं वो दूसरे समूह में खड़े हैं और जो बाकी 2 हैं, वो उस वाले समूह में हैं और अ, पूरी मुठभेड़ या गलतफहमी एक्चुअली इन्हीं तीनों से कहीं न कहीं शुरू हुई कि, अम किसी ने किसी का भरोसा तोड़ा, किसी कारणवश और अम, ये अब ऐसे बँट चुका है।
मैं थोड़ा-सा समझ पाया हूँ आपकी परेशानी को बेहतर, आप चिंता ना करें मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ, कि ये जो समूह का टूटना था, ये किस तरीके का था, ये शांतिपूर्ण था या फिर टकराव था या फिर कहीं न कहीं चीज़ें इतनी खराब हो गई थी कि ये सार्वजनिक तौर पे लड़ाई हुई? और इस समूह में अब इस लड़ाई का या फिर इस बहस का क्या असर दिख रहा है मुझे थोड़ा-सा बताएँ?
देखिए ये एक्चुअली 4 वास्तव में अगर देखूँ तो 4 लोग थे इसमें। मेरा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो ये 3 लोगों के बीच का ग झगड़ा था और या गलतफहमी दूर करने की अ, प्रतिक्रिया थी। लेकिन जब खुलासा हुआ तब बहुत ही गंदे और सार्वजनिक तरीके से हुआ। और वो हुआ सिर्फ़ 3 लोगों के बीच में। लेकिन जब ये बात धीरे-धीरे बाहर फैलने लगी और ये फिर इसने एक शांतिपूर्वक मोड़ ले लिया जहाँ पे सबको सब कुछ पता है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और मैं ऐसा लगता है कि मैं ही एक हूँ जिसको पड़ी है कि हम सब वापस एक हो जाए। लेकिन मुझे बाकी सारों का उम, सारों के बारे में इतनी चिंता है नहीं जितनी इन तीनों के बारे में है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि मुझे खुद को नहीं पता कि कितनी गहराई तक बात जा चुकी है और कोई मुझसे कुछ बोलने के लिए राज़ी नहीं है।
मैं आपकी परेशानी को थोड़ा-सा समझ पाया हूँ, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि अभी आप किस तरीके की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? आप जो है समर्थन चाहती हैं या फिर आप दूरी चाहती हैं या फिर कहीं न कहीं आप निष्पक्षता चाहती हैं अपने समूह से?
दरअसल सच में मैं ये चाहती हूँ कि सब एक-दूसरे को माफ़ कर दें, आगे बढ़ें और ये कोई 1 महीना, 1 साल या 3 साल का रिश्ता नहीं है ये बचपन का रिश्ता है और मैं चाहती हूँ कि वापस पहले जैसा सब हो जाए और उम, मुझे ये ना करना पड़े कि मैं कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ लेक क्योंकि मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ रही है सबके साथ रिश्ता जोड़े हुए रखने में।
मैं आपकी परेशानी को लगभग समझ गया हूँ, मुझे बस एक आख़िरी चीज़ आपसे थोड़ा-सा जाननी है विस्तार में, आप भविष्य में ये जो दोस्त हैं, आप क्या चाहते हैं इन सब से? आप चाहते हैं कि बातें जो है पुराने जैसी हो जाएँ एकदम जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ हो या फिर दूरी बन जाए या फिर आप कहीं न कहीं नए दोस्त बनाना चाहती हैं? आप मुझे थोड़ा-सा इस बारे में विस्तार से बताएँ, फिर मैं अवश्य आपकी सहायता करूँ।
जी बिल्कुल नहीं, नए दोस्त तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं न नहीं बनाना चाहती। लेकिन मैंने जब मैं बचपन से लेके बड़ी हुई तब से मैंने यही सोचा था कि हम चारों की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, ज़िन्दगी में कभी नहीं टूटेगी। और मैं इस बात को पचा ही नहीं पा रही कि ये ऐसा हो गया। और अब तो हमने हमारी आधी ज़िन्दगी भी शुरू नहीं हुई है, हम तो आधे से भी छोटे हैं, अब आगे कितनी मंजिलें तय करनी है, तो जी, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन मुझे पता नहीं होगा कि नहीं। मैं समझती हूँ माफ़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन ना मैं इनको माफ़ कर पा रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ दी है और ये अपने आपको आपस में माफ़ नहीं कर पा रहे हैं मैं तो फिर भी माफ कर दूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे इतनी सारी विकल्प हैं मेरे पास कि मैं छोड़ के तो नहीं जा सकती। नए दोस्त भले ही बना लूँ लेकिन मैं इनको कभी नहीं भूल सकती। और मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तनाव में भी हूँ और मेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा।
मैं आपकी परेशानी को समझ गया हूँ, आप चिंता ना करें मैं अवश्य आपको एक अच्छा हल देता हूँ अभी। मैं आपको सबसे पहले तो जान बताना चाहूँगा, कि आप जो है अपनी भावनाओं को और प्राथमिकताएँ क्या-क्या है आपकी? इन दोनों को ही आप पहचानने के लिए थोड़ा-सा समय लें। ज़रूरी नहीं कि आप अभी जाएँ और अ, कोशिश करने लगे कि ये मित्र समूह वापस आ जाए, आप थोड़ा-सा अपनी भावनाओं के बारे में सोचे और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। क्या आप म मतलब एक जैसी चीज़ों का सहारा लेना चाहती हैं, या फिर कहीं न कहीं शांत जगह चाहती हैं इस वक़्त, इन सब चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पहले समझ लें। फिर इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो है, सीमाएँ तय करने और स्पष्ट बातचीत करने की संभावनाएँ जो भी हैं, उन पर आपस में चर्चा करें, दोनों ही मित्र समूहों से ताकि कहीं न कहीं जो गलतफहमियाँ अभी बनी हुई हैं, वो गलतफहमियाँ कम हो जाए। इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप धीरे-धीरे करके लोगों के साथ समय बिताकर देखें, कि आप किसके साथ उनमें से ज़्यादा आरामदायक या फिर सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अगर आप जो है दोनों के साथ बराबर आरामदायक या फिर सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आपकी कोशिश फिर कहीं न कहीं यही रहनी चाहिए, कि आप दोनों को कैसे मिला लें। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों ही गुट अभी बटे हुए हैं, इनमें से 1 या 2 व्यक्तियों को पहचान लें और उनका समर्थन ले अलग से, ताकि कहीं न कहीं आपको ज़्यादा बेहतर वो सलाह दे सकें। इसके साथ-साथ आप अपने परिवार से भी बात करें या आपका और कोई दोस्त हो उससे भी आप बात करें, ताकि आपका जो निर्णय है, वो थोड़ा-सा आसान बन जाए। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत ही परेशानी में होंगी अभी इस चीज़ को लेके कि आपका ये जो समूह है मित्रों का, ये बटा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो सलाहें दी हैं, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो मित्र समूह है वो वापस आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ये पूरा यकीन है, कि आपको आराम महसूस होगा।
जी, मैं मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हल्का भी महसूस कर रही हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करुँगी कि अपनी भावनाओं को मैं प्राथमिकता दूँ या फिर अम, धीरे-धीरे लोगों के साथ समय बिताकर देखूँ और जहाँ मुझे मौका मिले, मैं किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति से समर्थन ले लूँ। और कहीं कोशिश करूँ कि वापस पहले जैसा ये हो जाए, तो अम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं मुझे वाक़ई में थोड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।
आप परेशान ना हो, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, मैं यहीं पे हूँ आपकी सहायता करने के लिए, आप मुझसे निसंदेह संपर्क कर सकती हैं।
ध